Olha, primeiro de tudo, se acolha, não se cobre tanto e saiba que esse é um medo que 80% das pessoas têm de falar em público. E tem várias hum.
Uhum. É, elas chamaram, eh, des desculpa que eu, eh eh, eu até essa expressão é light, eh, spot pit não sei como eh, é elevado ao esqueci agora o nome da eh, você tem que falar 3 minutos só e em 3 minutos você tem que explicar o teu negócio. Em 3 minutos.
Entendi. É, como se fosse um pitch de vendas.
Isso, isso, isso. É que eu não eu não lembrava o nome e eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, mas daí como eu me inscrevi de novo para esse curso, então eu, <chuckles> é é legal, né, porque eu tenho essa
Aham. Olha, mas é super tranquilo. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro de tudo, como eu estava te falando, 80% das pessoas elas têm vergonha, medo de ser, eh, de falar em público. Você foi pega de surpresa, você foi pega de surpresa, isso já deixa, ah, as pernas tremendo mesmo, é, faz parte, faz parte. Só que <chuckles> normal, é super normal, imagina. Ah, que pena, fico, sinto muito que você tenha passado por isso, mas ó, aceita isso como um desafio. Eu acho que você pode começar a treinar em casa, na frente do espelho, você contar um pouquinho da sua história, a história do teu negócio, eh, se contar, né, saber fazer um pitch de vendas. Então você pode usar a técnica do espelho, né, de você contar ali, cronometra, coloca ali e vai treinando isso todos os dias, porque em qualquer momento, né, da sua carreira vai aparecer pessoas perguntando do seu negócio e você tem que saber se vender. Então eu acho que é muito mais de, eh, técnica e treino, que ninguém nasce sabendo, então, eh, coloque isso em você, que ninguém, eh, nasce sabendo, eh, e eu estava comentando sobre a técnica das afirmações, que você pode pegar um caderninho e toda vez que bater essa ansiedade, eh, que você estiver nervosa, com medo, principalmente antes dos eventos, você começar a escrever num caderninho: "Olha, eu sou merecedora, eh, eu não preciso mais ter medo do julgamento de ninguém, eh, eu sou capacitada, eu estudei para fazer isso, né, eu recebo muitos feedbacks".
Tá. Eu tenho trauma, eu acho. <chuckles> Aham Nossa, eu fiquei fria. Eu fiquei fria, eu comecei a suar trouxeram água é, trouxeram água, mas Tá. Uhum. Hum. Uhum. Tá. Uhum. Hum. Todas as coisas que eu sou todas as coisas que eu estou insegura, eu coloco como positivo, é isso?